جدًا، ده كانت اللي هو شرايح وكانت حوار كبير وما ينفعش أصلًا اللي هي بتعملُه ده، بس اللي هو إزاي "لأ الشقة لازم تترتب، لازم ننقل ف في خلال شهر معيّن." اللي هو في إيه، عادي يع لو في الشهر اللي بعده مش آخر الدنيا. <chuckles>
إمم. إمم. مامتك متخرجة من كُلّية إيه؟ دارسة إيه؟
والله تجارة، والله تجارة، يعني مش عارفة علشان إيه كُلّ ده، ما فيش أي حاجة. بس هو بجد هي طول عمرها كده، وهي لمّا جات شافت الشقة، لأ هي غيّرتها لي، يعني حوار المطبخ ده بجد
أي إمم. أيوه، كنت لسه هاقول لِك بقى لمّا دخلِت المطبخ ولقته كده، جابت لِك بقى المنظِمات وبدأت برضه إن هي تحُط لِك كُلّ حاجة في مكانها.
أنا أصلًا كنت قاعدة أقول لها: "ما خلاص ممكن بكرة نعملهم، يعني عادي بكرة نخلّص شوية النهارده"، وأنا فعلًا كنا من الساعة كام، من الساعة 12:00 ل20:00 باين بنعمل شوف أنا حسيت إن هو أنا مش قادرة أتحر "خلاص والنبي" لقيتها قاعدة تقول لي: "لأ، اصبري بس" وتكلم في ناس اللي هو تجبب لها المنظِمات، "طب استني في كذا عَنده لا والنبي يا ماما ما عُدتش قادرة كفاية."
إمم. إمم. كفاية بقى. <laughs> طب احكي لي عملِت إيه؟ أغلب الناس بتضايق أوي من تحت الحوض، حِتة تحت الحوض دي
ما عُدتش قادرة، بس ما وحياة ربنا لسه هاسألِك في النقطة دي. <laughs>

الناس تاكل وِشّنا حضرتِك.
مثلًا. <laughs> ففي حاجات كده والله باحس إن ما لهاش أي لازمة، يعني بس ما علينا الأمهات بقى.
فواضح إن أيوه. إمم. فواضح إن أنتِ بتستعيني بمامتِك آآ، يعني في أي حاجة ليها علاقة إن أنتِ تستخدمي مثلًا أو تستغلي المساحات أصلًا ب بمنظمات بقى أو تضبّطي مساحة معينة عايزة تضبّطيها، مامتِك على طول، يعني أنتِ بتحاولي إن أنتِ على طول أو أو هي مش بتديكِ الفرصة أصلًا. صح؟
هي مش بتدّيني الفرصة، دي نقطة فعلًا. بس أنا بابقى واثقة جدًا في إن هي هتنظم لي الحاجة كويس أوي، وأنا ما أنكرش إن هي بعد اليوم ده، أنا والله كنت كارهة الشقة كره رهيب، وكنت حاسة إن الدنيا فوق بعضها ومش طايقة نفسي لأ، هي حرفيًا حسيت إن أنا حبيت أوي الشقة، كنت مبسوطة أوي بيها. فلأ هي الموضوع فرق، حوار تنظيم الحاجة دي والله بيفرق في النفسية جدًا، أنا ما كنتش متخيلة كده. <chuckles>
إمم. إمم. طب حلو. إمم. أكيد فعلًا. برافو بجد. أنا يعني ربنا يخلّيها لِك ويعني ويا رب دايمًا تفضل تساعدِك يعني وما ت ما ت ما تفقدش فيكِ ال الشغف والحماس. أيوه. <laughs> أنا انبسطت أوي بالكلام معاكِ، شكرًا ليكِ.
الصيفي والشتوي جاي وهاكلمها على طول. <laughs> إن شاء الله. وأنا والله، شكرًا جدًا.

صح؟ <chuckles> عملِت لِك إيه فيه؟
آه والله. أنا كنت حاطة فيهم منظفات كتير أوي، يعني منظفات بقى الشقة دي كلّها Dettol وما أعرفش إيه، كلّه تحت الحوض. جابت لي كده منظم فوق التويلت بتاع الحمام، هو شكله جميل أوي لدرجة إن أصلًا جوزي بيقول لي: "ده شبه ال يعني ده كأنه بيت." <chuckles> المطبخ والحمام كأنه بيت وبرفوف وكده وبيتفتح، فحطيت فيه المنظمات دي، فحاسة إن تحت الحوض بقى أنضف، اللي هو حاجات بس اللي هو بقى حطينا بقى فيها الليفة بتاعة المطبخ، الحاجات اللي هي الزيادات آمم، قط الفوط الزيادة، الحاجات دي.
إمم. إمم. إمم. أيوه. حلو. إمم.
فحسيت إن الموضوع ده فرق معايا أوي، حوار منظم الحمام ده بص
إمم. طب يعني فعلًا بتستفيدي من اللي هي بتعمله مش بتضايقي بس يعني.
أنا كنت متضايقة عشانها، هي بجد قعدت قعدنا يومين بتعمل، ولو سِبتها كانت تالت يوم هي كانت هتيجي تالت يوم، يعني أنا أصلًا عايزة أنزل الصيفي والشتوي وشايلة الهم، قعدت تقول لي: "لأ، أنا هاجي لك نعمله سو" "أبوس إيدِك يا ماما <chuckles> والنبي بلاش." أنا اللي
يا حبيبتي. <chuckles> أبوس أيدِك أنا د أنا هاعمله لوحدي. <chuckles>
آه، بس هي تيجي تقوم قايلة لي: <tsk> "الجاكت ده ما يتحطش هنا، الجاكت ده ما أعرفش إيه." فالموضوع أكبر من كده بكتير. أنا والله كان عندي مشكلة في الهدوم دي مشكلة بشعة، ما كنتش عارفة أحط الهدوم، يعني أضبّط هدوم الصيفي والشتوي، وكنت حاطة شوية في أوضة الأطفال وما أعرفش إيه. جابت لي شنطة كده كبيرة أوي آآ بلاستيك اللي هي زي بتاعة اللي بيتحط فيها اللحاف، وكانت لذيذة، بدأنا نحط بقى فيها الجواكت وما أعرفش هي قعدت بقى تقول لي: "لأ، لازم نحط جنب الجواكت صابون وما أعرفش إيه." ففعلًا حسيت استغلّينا مساحات اللي هي تحت السرير دي، فحطينا فيها حاجات كتير، فالشقة بدأت تبان أوسع، بقت شكلها جميل والله، مش عارفة أنا كنت فين من كل
إمم. <chuckles> أيوه فاهماكِ. إمم. أيوه. أوكي. أيوه فاهماكِ. إمم، إمم. أب طب ي يعني الست بتساعدِك أهي والموضوع جاي بفايدة.
لا بجد آه والله العظيم، يعني هي جابت لي حاجات في الأساس كده لأ، بجد حسيت إن هي غيّرت لي حياتي يعني
إمم. أيوه، ربنا يخليها لِك. طب أنتِ بقى لما جيتِ إن أنتِ تفرشي بقى أصلًا شقتِك في الأول، هي برضه حطت الtouch بتاعها كده والّا كانت سايباكِ تختاري اللي أنتِ عايزاه؟
أنا أصلًا ما يعتبر ما اشتريتش حاجة في شقتي، هي ماما اللي اشترِت كل أنا أصلًا ما كنتش أعرف هي جايبة لي إيه والله. يعني أنا أصلًا كنت أول فترة أول جوازي، أنا بافتح الحاجة اللي هو أنا مش عارفة إيه طبعًا اللي عندي أصلًا ولا عارفة ألوانهم، فقعدت أفتحها، أقول لها: "ماما، هو أنا في الدرج ده أنتِ جايبة لي ال يعني ب حلل معيّنة، دي أستخدمها؟"
أصلًا؟ <laughs> أنتِ حاطة الحاجة فين أصلًا؟
آه، وبجد هي اللي عملت كل ده. هي أصلًا قعدت تقول لي: "بُصّي في الرف اللي فوق، لأ، حلل معيّنة دي ما تجيش جنبها خالص، دي للضيوف، دي لما أعرف" "إزاي واحدة تدخل من غير stainless steel مدهب؟" فاهم <tsk> <chuckles> الأمهات بقى، الأمهات عليهم حاجات كده، <chuckles> الناس هتفضحنا. <laughs>
أ طب ما هي محطوطة ليه طب يا ماما لو مش هاجي جنبها خالص؟ آه، لأ طبعًا، يا خبر! إن إزاي؟ <laughs>